Sim, é isso. Aham, que eu tá é.
É isso, você vai fazer 16 coisas que não estão dentro do seu script, nunca vai receber 1 hora extra e nem um obrigado, nada. Então assim, acho que o que me ajudou foi eu sempre fui uma pessoa que não gosta de, eh, e de não gosto de fazer o trabalho mal feito e se eu, as pe se me dizem que eu tenho que fazer, eu faço. <clears throat> Mas na aqui eu aprendi que não dava para fazer isso não, tipo eu tinha que falar: “Não vou fazer”. Eu já tra trabalhava com massagem e o proprietário queria que eu fizesse faxina, de esfregar lustre, esfregar chuveiro com a unha, tirar as coisas. Eu falei: “Eu não vou fazer isso, eu não sou empregada doméstica”.
Uhum. Noss Uhum. Noss No Mas você não acha que isso isso isso pode ser do o italiano já tem, né, um pouco disso, mas eu acho que quando a gen quando a pessoa passa a ser imigrante, já sofre já um né, já tem um pouco disso também, eh, em todos os países, é, todos os países, não é? Você não acha?
Tem, contra o imigrante mas não, mas aqui na Itália não, eu não acho que eu nunca senti uma xenofobia por eu ser nesse hotel que eu estava, eu era a única imigrante e ele fazia isso com todo mundo, e por isso inclusive que os italianos todos foram embora. <laughs>
Uhum. No <laughs> Não, não aguentaram, aí foi ó.
<laughs> Não, era uma rotatividade alta de funcionários, porque ninguém aceitava e ia embora, ia embora, embora. E eu, quando vi que assim eu precisava do trabalho, mas eles também precisavam de mim, eu disse um belo "não!". Eu acho que isso fez minha vida andar, sabia? Sair assim do do
Nossa. No. É você você se frustrou muita muitas vezes, né, assim, frustrou, você aprendeu muitas coisas, você sofreu com tudo isso aí, assim, né, sofrer que eu falo assim, né, foi difícil, não é, você saiu da sua zona realmente de conforto, né, em todos os sentidos.
Até passei por esses perrengues mas acho que valeu a pena, mas eu acho que a que a lição final é essa.
É.